Hallo.
Gut Hallo. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend.
<chuckles> Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, na, es ist ja Wochenende und ja, manche verreisen si ja so, ne? Also auch über 'ne kurze Spanne. Magst du Reisen, verreist du oft, oder wie ist das bei dir?
Wo immer du bist. Ja, ich ich bin schon, f also fast überall gewesen. Nicht überall, aber überall, wo ich hinfahren wollte, ähm, meistens so Wochenendreisen mache ich nicht so, ich bin da einfach zu müde, ähm, da noch am Wochenende loszufahren. Ja, sehr, sehr. Und dann mit dem Verkehr und ne, da das das ist für mich nicht erholend.
Okay. Mhm. Ja. Ja, ist ja auch stressig. Ja. Mhm.
Aber, ähm, so Reisen s längere Reisen, sage mal, vielleicht 'ne 'ne Woche oder mehr, ja klar, das schon. Äh, ich bin habe bin viel verreist, also, äh, für Urlaub, für Arbeit. Ähm, <clicks tongue> und ja, bei ich hatte mal 'n Job bei Qantas Airways, das ist die australische, ähm, Airline.
Ja. Ja. Okay. Ja.
Und da war ich zuständig für IT von Kanada bis Chile.
Wow, okay.
Ja, äh, I was the, äh, VP of IT there und mein Chef war in Australien und da bin ich ähm, musste ich überall hin, also, wirklich von Kanada bis Chile. Der der das Beste daran war, dass ich immer 1. Klasse fliegen konnte.
Okay. Ja. Mhm. Ja. Wow, nein. Mensch.
Und Ja, ich war ich bin noch nie 1. Klasse geflogen bis dahin. Und ich sage dir, <chuckles> oh ohne anzugeben oder was, aber 1. Klasse ich bin von Los Angeles nach Sydney geflogen, äh, viel und da hat man so fast seine eigene Kabine. Okay, die kommen, die bringen dir 'n Schlafanzug und und Wein und Kaviar und und alles. Und ja, sage ich dir, also 'n 14 Stunden Flug fühlt man fühlt man sich erholt, wenn man, ähm, aus'm Flugzeug kommt. Und dann guckt man sich die Leute an, die in, äh, der Holzklasse waren und die sehen gerädert aus, weißt du. <laughs> Ja, äh, also, ähm, das ist schon 'ne ganz andere Art zu reisen, sage ich dir. Und, ähm, die Leute, weißt du da sind oft Gespräche in der 1. Klasse und die Leute bezahlen da 12, 13.000 $ für so 'n Ticket pro Person.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ist schon verrückt, ne? Ja. Ja. Ja. Hm, ja, ja. Oh, auf jeden Fall. Ja. Oh, Mann. Ja. Mhm.